والله هي المشكلة إن أنا طول عمري كده، أنا طول عمري باحبّش النقد، عندي مشكلة كبيرة في إن حد ينقدني في أي حاجة. مع إني بابقى في أوقات كتير على فكرة بابقى عارفة إن أنا غلطانة في النقطة دي، يعني مثلًا كان في حد بينقدني إن أنا مثلًا لمّا باتعصّب باقلب الموضوع خناقة، اللي هو يعني م اللي هو لأ بقى أنت مش هتمشّي كلامك عليَّ أو إن أنا آآ، يعني خناق حرفيًا بقت خناقة، يعني بابقى صوتي يعلى، واللي هو مجرد إن حد قال لي كلمة بسيطة.
آه. إمم. آه. أوكي.
فب باهرب يعني يمكن باضيّع كمان حقّي، يعني أنت ما لكش حق إنك ت تقول لي مثلًا نقد فأنا باقوم مضيّعاه بعصبية over، لإني باعتبر إن دي إهانة، أنا مش شايفة غير إنك بتهينني أو بتقلل منّي كمان.
آه. أوكي. هو بصراحة يعني أنتِ جِبتِ نقطة مهمة جدًا بالنسبة لِك ويمكن برضو أنتِ زي ما قُلتِ إن هتضيَّع حقِك ساعات، لأن الواحد لمّا بيتعصّب ممكن يُقع في كلام غلط وهو يكون صاحب الحق أصلًا فبعد كده لأ، يلاقي لمّا اتعصّب فالناس تبدأ تبُص ليكِ كده يمكن إن أنتِ اللي غلطانة من الأول. بس أنتِ قُلتِ إن أنتِ بتحسّي الموضوع ده إهانة، فإيه السبب اللي بيخلّيكِ تحسّي إن حاجة زي كده إهانة؟ هل أنتِ بتتخيلي إن هو أو مثلًا حد كان بيستخدم نقْد كوسيلة إن هو مثلًا ينقدِك قدّام الناس وكده بحيث إن هو يحرجِك، حصلِت معاكِ قبل كده؟
والله أنا م م يعني ما أفتكرش إن حصل حاجة زي كده، ما مش فاكرة بصراحة موقف زي ده، بس أنا أو ممكن يعني فاكرة إن حد كان بيقول لي: "خِسّي" باين، أنا مش فاكرة الموقِف بالضبط، بس أنا فاكرة إن هو حصل وأنا صغيّرة كده كانت بتقول لي مثلًا حاجة زي كده، أنا هاجمتها واللي هو قاطعتها ممكن فترة كمان وصَلِت إن أنا قاطعتها إن أنتِ إزاي تقولي لي كده قدّام حد؟!
آه.